ใช่ ๆ ถูกต้องค่ะ
ก็ดีค่ะ ถือว่าแบบได้ ได้ลองใช้ชีวิตดู อืม
อา ก็นั่น แหละค่ะ ก็ลองใช้ชีวิตนะคะ เวลาว่าง ๆ ค่ะ แล้วยัง
โอ๊ย! ว่าง ๆ ค่ะ
ค่ะ แล้วของคุณ มีบ้างไหมคะ?
อ๋อ ส่วนตัวถ้าแบบ
ทำกิจกรรม
ถ้ากิจกรรม ถ้าแบบว่างมากจริง ๆ คือจะชอบ ชอบนอนค่ะ นอนยาว ๆ เพราะว่ารู้สึกแบบ
เวลาว่างมาก ๆ อือ อา นานสุดกี่ชั่วโมงคะเนี่ย?
คือ คือปกติ อะค่ะ ก็สิบ สิบสองถึงสิบสี่ ขึ้นน่ะค่ะ
แพ้ แพ้บ้างไม่ได้เลย เรานอนเยอะกว่า
แบบ ไม่ คือ เท่าไรคะ นอนเท่าไร?
ก็ เคยนอน 18 เลยอะค่ะ
อุ๊ย!
ใช่
เหลือไว้อีก 6 <chuckles>
<chuckles>
จะ 24 แล้ว ค่ะ <chuckles>
ก็คือ ม แต่มันไม่ใช่ว่า มันไม่ตื่นเลยนะคะ มันก็ตื่นมาเล่นโทรศัพท์ มาเข้าห้องน้ำบ้าง แล้วก็นอนต่อ ใช่ มันไม่ใช่แบบ โอ้โฮ! หลับไปเลย แล้วก็ไม่รู้ตัว มันก็ อันนั้นก็ไม่ได้นะคะ
อือ ค่ะ อ๋อ แล้วก็นอนต่อ โอ้โฮ! อื้อฮือ ค่ะ อ๋อ คือ อัน อันนี้คือมันจะเป็นเหมือนสไตล์แบบว่า ตอน ตอนที่นอนคือหมายถึงแบบจะเหนื่อยมาก ๆ จากแบบ ช่วงจันทร์ถึงศุกร์ อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ค่ะ อืม มันจะทบนะคะ อืม เข้าใจ
แต่ หรือไม่ก็จะเป็นช่วงใกล้ ๆ เป็นเมนส์ อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะแบบ เออ รู้สึกเหนื่อย อะไรก็ไม่รู้อะค่ะ แล้วก็อยากนอน อืม
ค่ะ อา อืม
แต่ว่าถ้านอกเหนือจากนอนก็ ค่ะ ก็จะแบบ อาจจะ อ แบบอยากออกกำลังกายบ้าง อะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่า รู้สึกถ้านอนมาก ๆ อะ มัน ร่างกายมันจะไม่ เฟรช อะค่ะ ไม่ ไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมคะ?
เข้าใจเลย ค่ะ อืม อา คือ อาจจะมีความเป็นซึมเศร้าด้วยนิดหนึ่งมั้งคะ ก็เลยอาจจะนอนเยอะ คิดเองนะคะ คิดเอง เพราะว่าเครียดค่ะ ก็มีความเครียดด้วย
อืม อ๋อ อะฮะ อา ๆ ๆ อืม